¿Cómo organizas las tareas del hogar en tu familia? Cuéntame.
Uy, bueno, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que la verdad es que yo organizo mis tareas, eh, acorde, pues, a lo que, a la semana, ¿no?, como vamos ahí medio avanzando, ya cada quien tenemos nuestras rutinas. Yo vivo solo con mi esposo, entonces, pues, realmente no es como que tengamos mucho desorden en casa, pero lo que sí es verdad es que como ambos trabajamos entre semana, pues, a veces no tenemos el tiempo necesario que nos gustaría, pues, para acomodar Sí, para hacer las cosas como tal, pero la verdad es que sí, o sea, ahí ya tenemos como bien estructurado. Por ejemplo, cuando él hace home office, es le gusta cocinar y, si le da tiempo, pues, cocina. Entonces ahí cocina para los 2 y ya yo cuando regreso de trabajar ya no tengo que preocuparme por exactamente, ya está lista la comida. Pero claro, si si él no hace home office, entonces la que regresa normalmente más temprano de de su trabajo soy yo. Entonces, pues, bueno, eh, trato de organizarme porque, pues, tengo 2 trabajos, entonces no me da a veces el tiempo entre trabajos y luego cocinar. Entonces, la verdad es que soy muy práctica cuando cocino entre semana, ya si quiero algo más elaborado, sería en en fin de semana, que tengo más tiempo y demás. Y también el fin de semana, eh, pues, nos turnamos en quién hace qué. Por ejemplo, en el fin de semana él aspira, eh, le gusta como que, pues, también aspirar y pues, yo ya más Sí, bueno, hasta eso dice que es lo que no, no le no le causa tanta tanto tanta fatiga.
Ajá. Para hacer las cosas. Ujú. Qué bien. Y ya está lista la comidita. <laughs> Buen plan. Uy. Uy, qué fuerte. A ti. A ver, cuéntame. Ajá. ¿De eso? Sí. Sí, de eso exactamente, te quería preguntar exactamente quería preguntarte, eh, en este punto, en tu casa, la limpieza. ¿Lo ves así como que sálvese quien pueda? o ¿hay un un plan para arreglar las cosas y empezar con las rutinas? Sobre todas las tareas del hogar, verdad, dejar todo aquello reluciente y terminar haciéndolo todo, y no en un conflicto. Cuéntame.
Ujú. Claro. Pues mira, eh, realmente, como te comento, som como somos 2 personas, pues no hay mucho, así que diga: "Ay, es un relajo la casa", ¿no? Pero, pues siempre, no está de más, tener todo limpiecito y demás. Además, fíjate que, acá tenemos como costumbre, que por ejemplo, cuando llegamos a casa no no estam No entramos inmediatamente con los zapatos. O sea, cuando llegamos a casa, nos quitamos los zapatos, y entonces estamos solo con Sí, estamos sólo con pues con sandalias de casa, digamos, o descalzos. Eh, y pues así ensucias menos. Entonces, la verdad es que eso sí me he dado cuenta, que me ahorra muchísimo el tiempo. Pues porque no tengo que s preocuparme por aspirar o por trapear cada semana ¿verdad? Pero, pues sí, por ejemplo, trastes y eso, pues si alguien ha también ahí lo tenemos que hacer ¿no? Eso sí, no nos salvamos. Entonces, pues de repente, eh
Sí. Ujú. Claro, es una bonita costumbre. Así es. Mm. Ya veo. Veo. Ujú.
Pues él él es el que lava, o to yo. Dime.
Las tareas se las Sí, ya veo. Bueno, lo que te quería preguntar si, alguien en la familia, bueno, entre tú y tu esposo, tiene ese famoso superpoder de dejar el plato sucio, y dejarlo a un ladito, ¿no?, en donde debe de ir. Por ejemplo, dentro del lavatrastes. O a lo mejor utilizas un aparato especial para lavar los trastes, ¿verdad? ¿Crees que, ah, eso pase entre tú y tu pareja tu esposo?
Sí, bueno, realmente tenemos, eh, pues sí, la la la lavadora ahí de para los trastes, ¿no?, también, eh pero, pues, hay que también saber que, pues sí, conlleva también como mucho gasto de electricidad y demás. Y a mí personalmente eso no me gusta, me gusta también como que mejor yo lavarlas, por ejemplo, las ollas y eso, que queden relucientes. Porque, a decir verdad, pues, en la lavavajillas a veces sí queda como no tan limpio como cuando uno de verdad se esmera, y los limpia, ¿no? Puede ser que queden con residuos de de comida, si no es que se lavaron bien o Entonces, pues sí.
Claro. Ujú. Sí, hay que Sí, hay que ponerle detalle. Sí.
Toca claro, toca que ponerle atención, y, pues, que alguno de los dos se no nos dividamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí sí, claro, a mí me encanta, la verdad, lavar trastes, entonces y a él no. Entonces, por eso es que también ahí eso es una tarea muy marcada, que yo sé que ya es mi tarea, a lo mejor, de lavar trastes. Pero lo que sí le pido a él es el que por al al menos, pues, que me ayude a am, organizar los trastes, ya que una vez que estén limpios, ¿no? Sí.
Lo organizan. Ajá. <chuckles> Sí. Bien, entiendo. Oye, ¿y hay y hay alguna tarea <chuckles> que los dos evitan, y que de alguna manera, pues busquen la mediación y lo hagan de una manera democrática?, como utilizar el piedra, papel o tijera a ver quién lo hace, ¿si hay algo? Que los dos salgan corriendo y dijeran: "No, esto no quiero". Cuéntame.
Claro. Sí, fíjate que tenemos eso que no yo creo que mucha gente, ¿no?, que no le gusta para nada tender las camas. Que sí, una cama destendida, no, a mí me choca dormir en una cama destendida. Ni puedo, es más, aunque e esté de malas, pero la puedo hacer, la tengo que hacer porque no puedo dormir en una cama deshecha. Pero eso es algo que no, a ninguno nos gusta. Y yo recuerdo también desde niña. Ay, eso cómo me me irritaba, la verdad. Y, pues, a él también. Entonces, ahí lo que hacemos es justamente, ¿no?, así como hacemos alguna apuesta, lo hacemos un poquito divertido, digamos, para no perder ese toque de humor. Y, pues, que no se sienta la otra persona como de verdad comprometido todo el tiempo. Entonces, a veces sí es como: "Bueno, a ver ya, okey, yo la hice ayer, te toca a ti o a ver a vamos a apostar algo". Este, a veces así, somos de buscar, por ejemplo, cosas en internet, alguna trivia o algo así. Y quien la la acierte, ah, pues, es el que se salvó de tender hoy la cama. Y así nos la vamos turnando. Ujú.
<chuckles> Ajá. Sí. Mm, ya veo. <chuckles> Qué bien. Qué bien. Bueno, e es mu muy, muy, muy buena estrategia, lo que me dices, ¿verdad? Otra ¿Creen que en tu casa hay, eh, sobre todo la ceguera al selectiva, para no ver el desorden? Porque siempre va a haber una cosita, un cuartito por ahí, que está en desorden, y tienes que hacerlo, pues como que el que no ves. Sí. ¿Lo hacen?
Claro. Sí. Sí, totalmente. Mira, a veces también en en pues por sobre todo por nuestros tiempos que sí estamos durante la semana un poco pues cada quien en sus actividades, trabajo y demás. Hay momentos en que uno pues sí tiene que que a acudir, no a esta ceguera exactamente y decir: "Bueno, okey, aquí yo no pasé". Porque fíjate que antes sí era mucho de a lo mejor, eh, enojarme incluso, decir: "Es que ¿por qué yo sí hago las cosas?, y tú mira, lo estás viendo y y y no lo quitas. ¿Y por qué no te lo llevas?". Y cosas así. Pero después de un tiempo
Sí. Ajá. Cerrar los ojitos. <chuckles> <chuckles> A ver. Sí. Uy, sí, es Sí, es el entrar, por ejemplo, en ese ambiente donde cuando alguien no hace su parte. En este punto, ¿qué es más efectivo para ti? ¿El reclamo directo, la indirecta paso pasivo-agresiva, o la ley de hielo? ¿Se la aplicas? <chuckles>
Exacto. Ah, bueno, eso de la ley de hielo, no. Todavía no. <chuckles> No, no, no, no hemos hecho así tal cual ley de hielo, eh, pero sí hemos tenido como cualquier pareja, pues claro, un eh, discusiones, ¿no? Diferencias de que: "Oye, mira, si la la pasta dental no no se deja abierta y ¿por qué la dejas tú así?". O cosas
¿No? Ah, bueno. Sus diferencias. No se apachurra de en medio. <laughs>
Claro, como, a veces uno se pone a pensar y dices: "Bueno, son cosas insignificantes.", pero que tal vez para la otra persona sí, n tienen su orden, ¿no?
Intento. Ujú. Es importante. Sí.
Claro que es importante, y pues hay veces, en que también por el día a día, uno no se puede poner a hacer todas las cosas que quiere. Entonces sí nos toca, eh, pues acoplarnos
Estoy totalmente de acuerdo, sí. E en este caso, bueno, por lo que veo, han logrado que las tareas del hogar no sean un castigo, ¿o sí? O si no, algo que se hace en familia escuchando ¿lo hacen música, escuchando música, un podcast o algo que esté en la tele?
Ujú. Sí, fíjate que también ahí cuando estamos, por ejemplo, haciendo eh, las actividades del hogar, eh, tratamos también ahí como de poner un poquito de música, pues para hacerlo más ameno, inclusive a lo mejor si escuchando algún podcast, eh, de algún tema que nos interese a los 2. Eh, creo que también eso nos ayuda ¿no?, a motivarnos y decir: "Ay, bueno, no es tan aburrido después de todo eh, hacer esto". Eh, porque si l si algo he he visto pues no quiero generalizar que todos los hombres son así, pero pues sí, claro, les cuesta más trabajo, ¿no?, también, <chuckles> como el el el hacer estas cosas de casa. Eh, y es algo que sí yo lidiaba un poco al principio con mi pareja también, él él bueno uno al principio está como todo en modo romántico y y romantizas todas las acciones, pero ya después de un tiempo de convivencia, claro, ahí se notaba mucho también, como el el el que no era un un balance equilibrado entre quién hacía qué. Entonces, pues decidimos acudir también a otras soluciones, y fíjate que hice un tablero al final, bueno, hicimos entre los 2 y le propuse hacer un tablero
Sí. Sí somos. Acepto. <laughs> Te entiendo. Ujú. Exacto. A ver. Sí. Sí. Oye, esa es una buena idea, un tablero. A ver, cuenta cuéntame un poquito más, por favor.
Ujú. Mm, bueno, pues fíjate que ahí en en en un rinconcito de la cocina tratamos de que no se vea mucho porque, pues, sí jus no nos gusta ahí que también nuestros cuando hay invitados y eso vean, este, que el el el las tareas del hogar, de quién hace qué. Exactamente, así tal cual. Pero tenemos así nuestro tra tablero de quién hace qué, prácticamente los días de la semana, ¿no?, porque, pues, también, eh, entiendo que, pues, cada quien tiene sus cosas y el trabajo, pero sí es muy importante también tener una organización, y la verdad es que a nosotros nos funcionó muy bien un tablero, ¿por qué?, pues porque es algo visible, ¿no?, para la casa y y está en la cocina, que es un punto estratégico, porque además está pegado en en un costado del refrigerador, eh, y así, pues, claro que se ve porque, pues, todos, em, estamos, ¿no? O sea, pasamos por la cocina, tomamos algo del refri, y se ve se ve tal cual, está dividido en días de lo que hay que hacer. No tiene como una hora específica porque, pues, tampoco. O sea, entendemos cada uno que cada quien tiene sus sus tiempos, ¿no?, por el trabajo pero sí al menos que cada quien tenga sus tareas específicas. Como por ejemplo, pues que te mencionaba esto de de aspirar, por ejemplo, que a él le toca también en algún día de la semana.
Que lo vea en las tareas el el el la lista de tareas y las actividades, quién las hizo y quién no, ¿verdad? A ver, cuéntame. Sí. Sí. Exacto. Muy bien. Sí. Exacto. Exacto. Ujú. Tienen definido cada quien su trabajo, lo que tú me tratas de decir. Bueno, con respecto a tu tablero me parece una una idea genial. Tú se la o si si tuvieras que venderle la idea a tu familia de que todos, y que sobre todo la casa es de todos, ¿crees que sería una buena idea venderles eso de usar el tablero?
Así es. Sí, definitivamente, ¿eh? Y yo creo que lo voy a implementar, eh, pues, hasta que tenga hijos también. Yo creo que, o sea, bueno, cuando ellos puedan, yo creo que sí. Yo me veo, la verdad, haciendo un tablero o bien, a lo mejor, con la misma tecnología, ¿no? O sea, nosotros lo hicimos muy sencillo, pues porque somos solo 2 personas, eh, realmente estamos en un en un ambiente que ahí lo podemos ver muy fácil, entonces, eh, pues, cada quien tiene ahí también sus sus actividades, pero definitivamente yo siento que el tablero sí te soluciona mucho en cuanto a organización, eh, la verdad es que ayuda bastante y, pues, así también tú te puedes organizar, ¿no? O sea, si ya sabes que a una persona le toca, por ejemplo, aspirar en un día, pues tú ya te puedes organizar para justo en ese día o al próximo día también, eh, trapear, ¿no? O, por ejemplo o a veces con lavar, lavar también la ropa inclusive. Porque, pues, cada quien también tiene su ropa, ¿no?, y de color, blanca y demás. Entonces, ah, la la verdad, lo que a nosotros nos funcionó mejor por fue que cada quien se lave ahí su ropa, eso sí. Porque, si te soy sincera, antes era como un relajo entre que esto no se lavó y esto sí, porque es blanco, porque, este, el de color exactamente, que si una manchita y que si no, mira, ya se hizo más chiquita mi prenda. Entonces, claro, pues para ese tipo de tareas decidimos que mejor cada quien se lave su ropa y, sí, ese es un una tarea, digamos, que ni siquiera la tenemos como tal ahí en el en el tablero, eh, porque ya es una regla sí, exactamente, establecida.
<chuckles> Sí. Okey, muy bien. Muy bien. Sí. <laughs> Sí, que no me gusta cómo lo lavaste y que le Sí, que le echaste químicos. Eso, exactamente. Entiendo. <chuckles> Pero es una regla, ¿verdad? Exacto. Bueno, mira, de lo que se trata que al final, l yo sé que la organización perfecta no existe, ¿verdad? Pero sobrevivir sobrevivir con una sonrisa y una escoba en la mano, yo pienso que es lo que cuenta. El aportar en las tareas del hogar, ¿o tú qué opinas?
Claro. Totalmente. Sí, por supuesto. Yo creo que, eh, justamente, eh, el tener ya esa intención, esa iniciativa de: "Okey, vamos a trabajar juntos en las tareas del hogar.", ayuda y agiliza mucho, ¿no?, porque no le puedes dejar la responsabilidad 100% a la otra persona, pues, cuando tú también vives ahí, cuando tú también utilizas trastes, ¿no?, ese tipo de cosas. Entonces yo creo, que sí nos costó trabajo, pero poco a poco lo hemos ido mejorando y seguimos en constante aprendizaje, ¿no?, también. Y y pues bueno, yo creo que sí es muy bueno el tener este tipo de tableros que nos ayudan tener a tener una mejor organización.
Exactamente. Una idea muy genial, créeme. Y y la tomo también. Y bueno, fue muy, muy buena charla sobre a saber cómo organizar las tareas en el hogar. Te lo agradezco mucho. Fue una bonita charla.
Muchas gracias a ti por escucharme. Y pues bueno, espero también nos escuchemos muy pronto. Que estés muy bien, y cuídate.